Khác thì cũng có khác đó, nó khác cũng khá là nhiều á. Ừm. Nhưng mà biển Việt Nam mình mình vẫn công nhận nó đẹp hơn, nhưng mà cái cái trải nghiệm cái trải nghiệm của khi mình khi mà mình đi tới một cái địa điểm du lịch biển ở Trung Quốc á, thì nó là là đa dạng hơn.
À. <chuckles> Ừm. Ừm. Vậy là vậy là chứng tỏ là cái bạn đã đến đến cái Thanh Đảo đó mà bạn trải nghiệm được rất nhiều cái, ừm, cái, kiểu, cái hoạt động, với lại cái phong ảnh nó thú vị hơn, đúng không? Ơ, thế thì, à, cho mình hỏi là không biết là cái cảnh đẹp này, rồi cái con người, cái ẩm thực ở đấy nó như thế nào?
Ừm. Đúng rồi.